Evet. Ya, aslında bunu düşünebilirim çok mantıklı geldi. Hatta sudoku, eee, defterleri falan oluyor ya onlar muhtemelen çok keyifli olacak benim için. Bunları. Ekrana da bakmamış olurum. Gerçekten bir şeyle uğraşıyormuş gibi hissederim. Çok mantıklı geldi. Ve özellikle yani gün içerisinde 2 saatlik yolumda bile bunu ekset eksilttiğimde yani günde 6 saat değil de 4 saat bakıyor olacağım bir noktada. Ve bu çok daha pozitif bir düşünce gibi geliyor bana. Bunu mutlaka deneyeceğim. Mesela sabahları sence nasıl bir rutin yapabilirim bakmamak için? Yani, mesela ya da yatmadan önce o kadar çok video izliyorum ki böyle inf ııı, içerik üreticileri var. Ve onları çok fazla seviyorum hani. Özellikle kadınların bakım, giyim üzerine. Eee, bayağı takılıyorum onlara. Onlara dair, hani, eee, çok da ne yapacağımı bilmiyorum çünkü inanılmaz ilgimi çekiyor. Kafam muhteşem dağılıyor. Hani uykudan önce insan en çok düşündüğü zamandır ya, <giggles> ben onu ertelemek için sürekli videoları izliyorum, böyle onlara bakıyorum. Hani bazen şeyi bile yapıyorum, yani benim ekran bağımlılığı seviyesi şu noktada. Böyle, b eee, YouTube'dan çok fazla şey içerik açıp, herhangi bir işte, eee, günlük video çekilmiş kısımları açıp böyle telefondan işte o 2048'i oynayacak düzey, yani 2 ekran birden kullanacak şekilde de yapıyorum. Evet.
Tabii. Tabii, kesinlikle. Tabii, kesinlikle. A, anladım. Evet, o biraz tabii fazla bence ama bir taraftan da şöyle bir şey var. İçerik izlemek, hani, o kadar da kötü bir şey değil. Yani, e e ya, o ya, oradan bir şeyler öğreniyorsan eğer. Çünkü bi birçok böyle ortaya şey çıktı, ııı, YouTube kanalı ve benzeri birçok araç çıktı. Eee, işte birtakım uygulamalar izleyip onlardan bir şeyler öğreniyorsan veya bir bazı tartışmaları oradan takip ediyorsan bunlar çok aslında normal şeyler. Eee, insanın bir noktada kafayı dağıtmaya da ihtiyacı var. Eee, işte kimisi bunu çizerek, ııı, evet kimi bunu mesela yeteneği ile yapabilir çizerek veya işte podcast dinleyerek yapabilir, kitap okuyarak yapabilir. Belki senin için de oradaki çözüm, hani, sen de, eee, oradan YouTube videoları izleyerek bunu yapabiliyorsundur ve o kadar da negatif düşünmene gerek yok bence bu noktada.
Çok fazla. Gerçekten mi? Yani. <chuckles> Tabii. Hı hı. Ay. Çok. Benim hep ihtiyacım var galiba. <chuckles> Hı hı. Evet.

Iıı, alternatif olarak bir şeyler üretiyor olman lazım. Kendi yine hobilerinle alakalı. Kitap mesela senin hobin değil. Eee, yani onu anlıyorum ben. Hani eğer ki oraya yönelmek istemiyorsan.
Öyle mi? Ya, önceden çok seviyordum, şu anda okuyamıyorum ki dikkat süremden dolayı. Yani çok severdim önceden ama şu an yapamıyorum, hani toplayamıyorum hep aklım başka yere gidiyor telefona bakayım 2 dakika diyorum, eee, hiç şey yapamıyorum başında.
Anladım. Eee, mesela sudokundan bahsetmiştin. Sudoku eğer çözmeyi seviyorsan ya da benzer, eee, o tarz bazı, ııı, oyunları seviyorsan bulmaca gibi, eee, şöyle başlayabilirsin belki. Eğer gün içinde seyahat ediyorsan okul veya iş için, eee, s s seyahat ettiğin sürelerde de telefon muhtemelen kullanıyorsundur.
Hı hı. Çok severim. Hı hı. Ediyorum. Çok, evet. <chuckles>
Eee, çünkü temel şü eee, şeyde, eee, hani, metroda, işte, toplu taşıma araçlarında ya da hep insanların elinde telefon, ııı, var. Dolayısıyla, hani, bu bilinen bir şey, görülen bir şey. Dolayısıyla hani orada belki ilk adımı orada atabilirsin. Iıı, seyahat ettiğin süre boyunca, ııı, örnek veriyorum sadece sudoku çözeceksin veya, işte, başka bir şeyle ilgileniyorsan örnek veriyorum: Bir dil örenir öğreniyorsan onunla alakalı, işte, kelime kartları vardı. Eee, onlarla alakalı belki bir şey yapabilirsin. Bu, a Evet, bu bir alternatif olabilir. Eee, buradan başlayabilirsin bu alternatife. Eee, bu seni biraz aslında, işte, ne kadar seyahat süren mesela gün içinde? Eee
Hı hı. A! Hıı. Evet, çok güzel. Ay, çok güzel dedin. Hı hı. Hı hı. Yani yarım saatle 1 saat arası değişiyor toplamda.
1 saat desek günde aslında 2 saatlik süre eee, nin neredeyse tamamında mesela telefondan uzak tutabilirsin kendini veya diğer, eee, araçlardan elektronik araçlardan. Mesela onu sırt çantanda bir yere kapat, ııı, veya bel çantanda, ııı, telefonu ve ö e inene kadar telefonu eline almayacaksın diye, böyle, bir kural koyabilirsin belki kendine. Hani, "O toplu taşımadan çıkabil çıkana kadar hiç kullanmayacağım." diyebilirsin. Eee, eskiden tabii şöyle bir durum vardı: Metrolarda çok internet yoktu ama şimdi, iii, var sanıyorum ki e e eee, yani çekiyor artık o da, hani, öyle olduğu zaman tabii kullanılamıyordu metrolarda, en azından yer yer altından giden araçlarda. Şimdi orada da kullanılabiliyor. Tabii o da uzaklaştırmıyor insanları. Ya, normal bir şey bu. Eee, böyle bir şey yapabilirsin. Toplu taşımaya adım attığından itibaren kullanmayacaksın ve inene kadar. Bunu şöyle düşünebilirsin: Belki, eee, yani, sigara bağımlılarında da bu vardır. Iıı, yani, mesela uçuş süresi boyunca ya da toplu taşımada mesela veya kapalı bir alana girdiklerinde eğer yasaksa içmiyorlar mesela. Eee, doğru olan o çünkü ve dayanabiliyorlar aslında ve, iii, şöyle şartlandırıyorlar kendilerini. İnene kadar bu uçaktan, işte, toplu taşımadan inene kadar, eee, sigara içmeyeceğim. Eee, b b eee, bu bu bu şekilde kendini şartlandırabilirsin. Iıı, inene kadar telefonu kullanmayacağım diye toplu taşıma aracından inene kadar. Eee, bu bir yöntem olabilir, a ilk adım olabilir senin için.
Tabii ki de çok mutl Hı hı. <chuckles> Ay, evet, ya, bana disiplin lazım. Hepsinde var, evet. Hı hı. Aynen öyle. <chuckles> Tabii ki. Çok. Yani evet. Hıh? Öyle mi? Ben kullanmadım hiç, bilmiyorum. Hıı. Evet, tabii ki de. Aynen öyle. Belki de.